¿Sí? Uy, que ri
Para porque luego te llegan visitas, o sea, no tienes dónde meterlas, o sea, ni modo, ahí en el sillón es super incómodo, ya he estado en esa faceta de visita, o he recibido visitas y
Ah, claro. Esta de moda que se duerman en el sillón. <chuckles>
sentados, o sea, qué incomodidad, la verdad. Entonces, hay unos sofás muy acordes al tamaño, hay de muchos tamaños, de muchos estilos. Yo soy de esa idea, tener un sofá cama en la sala, pienso que para mi punto de vista, como ya lo he vivido, es muy funcional, porque, así cualquier visita que venga, eh, ya tienes dónde ponerla, ¿no? Entonces, sirve de doble cosa, ¿no?, o sea, la usas para ver, sí te gusta la televisión y te sirve para que también ahí recibas alguna visita. Ahí ya ganaste de espacio.
Claro. Es multifuncional. Claro, claro, claro.
También también las cosas elevadas. Por ejemplo, si vas a tener un televisor, porque, regularmente es en la sala, a veces también te vas a la recámara, va vamos a pensar que está en la sala, ¿no?, entonces, <chuckles> eh, partes elevadas. Yo creo que lo elevado, eso también te ahorra mucho espacio. Antes eran los muebles, ¿te acuerdas de donde ponían la televisión y te cabían libros, y te cabían un mo las bocinas y
Donde metías hasta ollas, este, llaveritos. <chuckles> Sí, sí, sí.
sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, todo lo elevado, la verdad es que sí, yo veo muy funcional eso de las partes elevadas, todo lo que quieras poner en la sala. Bueno, yo personalmente, no colecciono muchos recuerditos, no sé, <laughs> soy muy minimalista en ese sentido. Obviamente, sí le das el toque, ¿no? En en mi caso, pues, el toque femenino, ¿no?, o sea, a lo mejor unas flores, algo así, ¿no?, muy sencillo, o sea, ahora sí dicen que menos es más, ¿no?, definitivamente, menos meterle a la mejor, sí, algo, dependiendo lo que tú utilices. Es que ahora ya no se utilizan como antes los discos o los cassettes, después los CD's, ¿no? Pues, realmente nada más ese bu yo en mi caso nada más es mi celular y yo, eh, y la tele. <laughs> No hay más, no hay más electrónicos, o sea, es lo que, porque, ahora ya yo aprendí eso de que pasan las canciones a la tele y fui la mujer más feliz del mundo, déjame decirte. <laughs>
Okey. Si, no. Okey. Claro. Ah, muy bien. No, pues, mejor. O sea, te ahorraste la la grabadora, te ahorraste el el la videocasetera, <chuckles> te ahorraste un montón de cosas, ¿no?
No, pues imagínate. No, yo soy feliz con mi celular y la tele, y ya cuando pongo música, pues, hasta veo los videos, o sea, ya tengo doble, este, aparte de la música que, pues, me gusta cómo se escucha, ya puedo ver los videos, entonces, yo para mí eso vino a sustituir mi grabadora de 7 bocinas que tenía. <laughs> Bueno, era mi estéreo de de 7, bo eran como 7 bocinas, imagínate, era un mega estéreo.
Sí. <laughs> Y y y lo que ocupaba, ¿no?, en tu espacio.